そうですね。あの、やっぱり秋刀魚が美味しいですね。
ええ。 あ。 そうですか、もう、あれですか、な何回ぐらい食べられました？
はい。 あの、そうですね、どうだろう。じゅっかいぐらい食べてるかもしれない。
ええ。 え。 あ、もう、この、こと今年ってことですか？え、それはすごい。え、そうなんですね。じゃ、え、あの、もう、あれですか、もう解禁されてすぐにと食べ始められたって感じですか？
そうですそうです。はい。 ううん。 はい。 いや、解禁早々は結構まだ値段が高かったので、あの、ちょっと控えてしまったんですが、今年は豊漁ってね、言われる風に言われていたので、あの、値段が少し下がってきてからは、あの、待ちに待ったって感じで。<laughs>
はい。 あ、うーん。 あ。 ええ。 はい。 あ。もう10回。ま、じゃ、毎年楽しみにされてる食材ですか？
それがですね、あの、去年、一昨年とか不漁だったじゃないですか。結構何年か不漁で、で、なんか、私たちの記憶私の記憶としては、その
へえ、ええ。 あ、ああ。 ええええ。そうですよね。
う秋刀魚って言うと、あの、100円以下とかで、で、あの、お刺身でもできるような新鮮なものが結構並んでたイメージがあったので、その後高価になってしまってから、身も細くてなんか可哀そうな秋刀魚が並んでる。<chuckles>
あ、ああ、あ、ありましたね。 はい。 うーん。 ああ、そうですか。 はい。 あ、そういう時期もありましたね。ええ。
ありましたよね。で、今年はものすごくおっきくて、げいん元気が良さそうな秋刀魚。でそうそう、あの、ええ、価格も手頃なので
ほお。 あ、そうですか。 あ、もうして。最高ですよね。今まで、じゃあ、ここ数年の中で、じゃあ、一番いいいい感じですよね。
そうですね。うん。 そうですね。なので、あの、「今年は食べよう！」と思って、<chuckles> もう、なんか、今までのそう、今まうん、今までの分をなんか取り返すような感じで。
あ、すごいですね。じゅっかいっていうのは、すごいびっくりしました。 あ、そうですか。え、じゃ、具体的にどういうあれですか、食べ方、ね、色々楽しめますが。まず、どどんなバリエーションがありますか？
はい。 うん。 はい。